Hey, du, ähm, wie entscheidest du dich eigentlich bei großen Lebensumbrüchen wie Umzügen?
Also, ähm, der letzte große Umzug, den ich ha oder Lebensumbruch und Umzug, äh auch. <chuckles> Das war vor 4 Jahren, da bin ich von Deutschland in die USA gezogen und, ähm, da ja, das war schon 'n richtiger Umbruch.
Mhm. Mhm. Okay. Nie wieder zurück. Einmal hin, äh, geflogen und nie wieder zurückgeflogen? <chuckles>
Bisher <laughs> Also, ich hoffe, äh, ja. Also, ich fühle mich wohl hier und, ähm ja. Ich, äh, denke, da muss man halt natürlich vorher ordentlich planen, ne, wenn man das, äh, vorhat.
Ja, mhm. Ja. Mhm. Wie gehst du denn grundsätzlich mit Veränderungen um, eher spontan oder geplant? Mhm.
Meistens plane ich. Also, es kommt drauf an, ne, manche Sachen kannst du ja gar nicht, äh, vorher planen, weil die einfach passieren. Da versuche ich halt wirklich so dieses Wenn-Dann-Prinzip durch äh, zuhalten. Ja, weil, wenn man sich vorher zu viele Gedanken macht: Was könnte alles schiefgehen, obwohl ich manchmal da echt zu tendiere, <laughs> zu sagen: „Oh, das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen.“ Aber dann, äh, startet man ja nicht, ne? Da traut man sich ja nicht, dann ma fängt man gar nicht an, wenn man sich vorher so viel Gedanken macht: Was könnte schiefgehen?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Bist du denn jemand, der gerne Neues wagt oder brauchst du mehr so die Sicherheit?
Hm. Sowohl als auch. Also, manchmal habe ich, äh also, äh, ich habe jetzt zum Beispiel 'n ganz anderes Berufsfeld angefangen. Das hätte ich vorher, glaube ich, äh, nicht aber gemacht, aber ähm, ich arbeite als Personal Shopper. Ähm, ich arbeite jetzt in 'nem
Mhm. Okay. Welches? Personal? Okay, das sagt mir gar nichts.
mhm, ich geh 'n für andere Leute einkaufen quasi den ganzen Tag in 'nem Supermarkt, ja. Mhm, kannte ich vorher auch nicht den Job. Ähm, der hat sich wohl auch erst so entwickelt durch die Covid-Krise. Ähm, davor gab es das, glaube ich, auch noch nicht so häufig. Ähm
Ach. Okay. Mhm. Mhm. Gibt es nicht so was also, in Deutschland gibt es diese Lebensmittellieferservices, wo man einfach online bestellt und dann wird das zugestellt? Gibt es so was in den USA?
Gibt es auch, aber der Unterschied, äh, zu dem ist, dass das abgeholt wird an der Bordsteinkante. Äh, ja. Also, da ist es so, äh, man geht zwar für den Kunden einkaufen, lagert es und, äh, dann, wenn der kommt, dann bringt man das raus. Aber es gibt dann zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit, äh, für Lieferung, wo das dann zu denen nach Hause gebracht wird.
Aber, dann ist doch das Angebot, was du machst da also du lagerst das mal bei dir und die Person holt's bei dir ab?
Genau.
Aber, dann ist doch das andere v viel mehr convenient, dass man dass dass man zu sich nach Hause bekommt oder nicht?
Mhm. Es kommt drauf an, ne, weil du ja natürlich Liefergebühr noch zahlen musst und, ähm, dann kriegen die, äh, Lieferfahrer kriegen dann auch noch 'n Trinkgeld. Ähm, ich weiß nicht genau, wie was jetzt für die Leute besser ist. Also, ich denke manchmal so, diese Gebühr für den Lieferfahrer, ähm, ist mit 'm wäre mir dann auch zu hoch und dann ist das Abholen an der Bordstein-Kante, hm, vielleicht, hm, besser? Ähm, weil man 'n bisschen was spart.
Mhm. Ist das ist das ist das bist du damit erfolgreich, so Personal Shopper? Also würdest du sagen du bist erfolgreich?
Na ja, das ist ja ich mache das ja für 'ne ich mache das ja für 'ne Company. Also, ich mache das ja innerhalb eine eine eines, ähm, Groß ähm, Markts und die verkaufen auch so noch Sachen, also die Leute können da auch einkaufen gehen, aber die können halt auch online bestellen und sich das dann ans Auto bringen lassen.
Ach Also bist du also bist du angestellt? Das ist jetzt kein Gewerbe, was du angemeldet hast, wo du sagst?
Genau. Genau. Nein, ich bin angestellt.
Achso, okay. Okay. Äh, was war denn der Auslöser dafür, dass du in die USA gezogen bist? War das ‘ne bewusste Entscheidung oder Zufall?
Mhm. Mhm. Aber das war 'n perm Hm, also das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung und, ähm, irgendwie aber auch Zufall. Ähm, mein, äh, Vater der lebt in den USA, und ich hatte den erst kennengelernt vor Kurzem, und dann habe ich
Mhm. Ist er aber US-Amerikaner oder als Deutscher dahin ausgewandert? Ah, okay.
Ja, ist er. Äh äh, der ist Amerikaner. Und, ähm, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich wollte noch bisschen Zeit mit ihm verbringen, weil ich vorher keinen Kontakt zu ihm hatte. Und, dann habe ich, äh, kurz noch nie vorher Meine Eltern, die sind geschieden, und ich bin bei der Mutter auf bei der Mutter <chuckles> bei meiner Mutter aufgewachsen.
Mhm. Noch nie vorher? Okay. Bei der Mutter. Ja. Mhm.
Bei der Mutter, genau. <laughs> Und, dann habe ich, äh, gedacht: „Och, ich würde den eigentlich gern mal kennenlernen“, und dann, ähm, hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir halt uns echt gut verstanden haben. Und, dann habe ich gedacht: „Ach“
Warum hattet ihr f äh, falls man fragen darf, warum hattet ihr vorher keinen Kontakt?
Ähm Ich bin mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr ganz so sicher, aber ich, äh meine Mutter hat das ja hat das ja nie verboten, dass ich Kontakt haben soll darf.
Aber er hat auch nie versucht, Kontakt mit dir aufzubauen?
Nein, nein. Also, die haben sich, äh, scheiden lassen in 80ern und dann hatte ich äh, also hatte ich keinen Kontakt zu ihm und er auch nicht zu mir, und das ging halt dann auch irgendwie über die Anwälte. Und, natürlich war das damals auch noch ‘n bisschen anders wegen, äh, Telefonleitungen und so weiter, das ist ja alles richtig teu
Da gab's noch kein Voice over IP, ne? da musste man noch irgendwie ‘n paar Euro zahlen, um in Ausland zu telefonieren oder Mark?
Da war's richtig mhm, da war's richtig teuer, wenn man ins Ausland hätte telef äh, hätte telefoniert.
Mhm. Okay.
Genau. Ist jetzt natürlich ganz anders.
Ja, ja, jetzt kostet's ja nix, praktisch.
Mhm.
Fällt es dir denn leicht, so Dinge loszulassen und etwas Neues, äh, zu starten, wie also du du hast ja praktisch die Bundesrepublik losgelassen und alles, was du hier aufgebaut hast und hier in deinem Leben hattest, und bist dann einfach fort. War das easy für dich?
Genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich easy war. Also, äh, das war schon so, dass ähm, ich glaube, ich habe das einfach sehr gut gemacht, weil das so geplant war. Also, über, ähm, 2 Jahre hinweg ha ha haben wir angefangen also, ähm, ich bin verheiratet. Mein Mann, der brauchte dann 'ne Greencard und das musste man ja auch alles beantragen. Dann hat sich das natürlich
Hm. Bist du halb US-Staatsbürgerin wegen deines Vaters?
Ja.
Aber hatttest du auch von Geburt an oder erst im Nachhinein dann immer beantragt?
Genau. Ne, von Geburt an, weil das Abstammungsrecht, ähm, da greift.
Aber war damals das nicht problematisch mit Deutschland, dass dass Deutschland auf eine ein eigene St also dass dass du keine andere Staatsbürgerschaft hast, beharrt?
Also, nicht, äh da das gab gar keinen. Äh, also, ich musste ja nicht, ähm ich musste die Staatsbür ich hatte sie ja einfach, weil durch Geburt eines, äh, US-Amerikaners hatte ich sie einfach. Das heißt, ich musste ja gar nicht, ähm, 'n Antrag auf Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft stellen, weil die habe ich ja auch, weil meine Mutter deutsch ist und weil ich in Deutschland geboren bin. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ach so. Interessant. Früher war es so, dass viele Leute, die in Deutschland geboren sind wenn sie 2 Staatsbürgerschaften haben, dass sie eine mit dem 18. Lebensjahr aufgeben mussten. Aber da hast du ja, äh, Glück gehabt, beide behalten zu dürfen.
Ja, es Genau. Also, ich hatte da ich hatte nie äh, die hatten nie irgendwa wie, ähm, das angesagt, dass das so sein muss. Und jetzt, ähm, ist es auch einfach, äh, sowieso erledigt dadurch, dass sie das ja, das Gesetz jetzt auch geändert haben, ne, mit der Beibehaltungsgenehmigung. Mhm, genau.
Mhm. Ja, jetzt ja, das stimmt. Jetzt Moderner jetzt. Ähm, aber Mhm.
Also, ich hab einfach 'ne Doppelstaatsbürgerschaft.
Mhm, mhm. Und dein Mann dein Mann, für den war es auch einfach einfach also, abgesehen von der Greencard, war es für ihn auch kein Problem, einfach Deutschland zu verlassen?
Da war das jetzt Genau. Ja. Also, wir haben das zusammen entschieden und sind dann, ähm haben uns dann auf den Weg gemacht. <laughs>
Also, was gab es denn in den USA, was dich da hingezogen hat, abgesehen von deinem Vater?
Das Wetter. <laughs> Das Wetter also wir wohnen jetzt in 'ner Gegend, wo es sehr sonnig ist, mhm auch das Wetter, mhm. Und so 'n bisschen auch die Mentalität.
Echt? Das das Wetter? Okay. Mhm. Was denn an der Mentalität?
Ja. Ähm Na ja, in Deutschland sind die Menschen halt immer, äh, doch wirklich sehr streng und viele auch, äh, schlecht gelaunt und, ähm, nicht alle, das muss man ja d das kann man ja nicht pauschalisieren, aber so die Stimmung allgemein war doch, äh, sehr miesepeterig oft
<laughs> Mhm. Mhm.
oder so neidvoll.
Würdest du sagen, das ist typisch deutsche Kultur?
Ich weiß nicht, ob das typisch Deutsch ist, aber <chuckles> ich habe es öfter erlebt, dass Menschen, ähm, ja schlechte Laune haben und nicht gute und, ähm, mal, ähm auch oft sehr neidisch auf andere sind. Das erlebe ich halt hier nicht so, dass hier so 'n Neid herrscht.
Keine Neidkultur, wie man in Deutschland sagt?
Mhm. Aber wie gesagt, es sind ja nicht alle es sind ja nicht alle Deutschen so, ne? Genauso wie das alle Amerikaner so sind wie
Mhm. Kennst du kennst du das Bild, wie Deutsche im Ausland portri poetriert porträtiert werden, äh, wie w Charaktereigenschaften-technisch?
Hm, na ja, ich glau da gibt es ja dieses eine mit dem Hochhaus, das so viele Fenster hat und, ähm, äh, der Amerikaner sagt: „Oh, was für eine was 'ne tolle Aussicht und der Deutsche sagt: „Oh Gott, muss man da viel putzen.“ <laughs> So als Beispiel, ne? <laughs> Also, da habe ich auch gedacht: „Oh je.“ Da habe ich mir aber tatsächlich merke ich natürlich, dass ich schon sehr deutsch sozialisiert bin und sage: „Oh, ähm, da sehe ich mich doch tatsächlich 'n bisschen wieder. Mhm. In diesen Aussagen, dass man das Negative sieht, eher als dass man die positive Seite sieht.“ Ne?
<laughs> Würdest du auch sagen da muss man viel putzen? Aiaiai. Mhm, gehen wir wieder zurück zum Thema, äh, Lebensumbrüche und Entscheidungen. Ähm, w wie machst du das bei le wenn wenn du wirklich eine Entscheidung treffen musst? Schreibst du eine Pro und Contra-Liste, was womöglich auch sehr deutsch wäre, äh, oder redest du einfach mit anderen darüber?
Mhm, sehr gerne. <laughs> Genau, äh, beides, aber ja, ich habe 'ne Pro und Contra-Liste auf die ich habe mehrere Pro und Contra-Liste gemacht. Ich habe auch, äh <chuckles>
<laughs> Das ja, okay. Ja?
<laughs> Ähm, d letztendlich war dann die Pro und Contra-Liste halt mehr Pro, äh, für die USA und, äh, Kontra, äh, für Deutschland. Ähm, we we Vater Sonne, ähm, Wechsel des Jobs. Also, die Möglichkeit ist, dass man was anderes machen kann als in, äh ist ja häufig in Deutschland so, dass man halt, ähm das, was man gelernt hat, da muss man bei bleiben. Ja, sein Le fast sein Leben lang. In 'n anderen Bereich zu kommen, ist sehr schwierig. Also, mittlerweile geht's, glaube ich, besser, weil ja viel auch mit so Quereinstieg gemacht wird. Natürlich, weil die Fachkräfte fehlen, ne? Ähm, aber das war ja dann also, das ist ja jetzt erst entstanden, aber davor war es halt einfach schwierig, ne, in anderen Berufs äh, Bereich zu kommen.
Mhm. Mhm. Was stand da so drauf? Vater, Sonne, Ruhe. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Das war zum Beispiel auf die Liste. Genau.
Ja, ja. Ja, ja. Früher hat man in Deutschland einen Beruf angefangen in einer Firma und ist dann bis zur Rente da geblieben.
Genau, genau.
Äh, hörst du denn bei diesen Listen mehr auf dich selbst oder auf dein Umfeld?
Und da höre ich auf mich selbst. Also, da gucke ich, was für mich halt, äh für mich 'n Pro ist und was für mich 'n Kontra ist, ne? Ich habe aber auch so äh, dann so Mindmaps gemacht, wo ich mir halt oder so, hm vielleicht ist auch eher Brainstorming, wo ich geguckt habe, was für mich halt wichtig ist. Was muss ich erreichen im 1. Jahr in dem an dem neuen Ort? Und was muss ich noch machen, bevor ich, äh, den alten Ort verlasse, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Was stand da so drin? 1. Jahr, neuer Ort? Einmal alle Nachbarn grüßen?
<laughs> Nein, erst, äh, ähm äh, f die Papiere haben, ähm, 'ne Wohnung haben. Ja, klar.
Papiere haben? Als als US-Staatsbürgerin hast du doch von Geburt aus die Papiere oder wie meinst du, was für Papiere meinst du denn?
Ja, 'ne Social Security Number, ne? Die braucht man natürlich. Mhm. Da muss man auch beantragen natürlich. Dann natürlich, äh, die, ähm
Ach, diese, ja, ja. Mhm, ja. Okay.
n' Wohn 'ne Wohnung, ganz wichtig im er äh, schon gleich am Anfang. Ähm, 'n Auto, dafür dafür musste ich halt, ähm
Mhm. Ja. Ohne geht es in den USA wahrscheinlich nicht, ohne Auto, so so heißt es immer?
Hm, jein. Also, kommt ja drauf an, wo man lebt, ne? In den USA, da gibt es, äh, wahrscheinlich viele Orte, wo du halt einfach 'n Auto brauchst, weil da alles so weit auseinander liegt. Aber es gibt ja auch so Städte wie New York, ähm, die halt dann so 'ne gute, äh und äh <clicks tongue> na, U-Bahn-Verbindungen und so haben d oder öffentliche Verkehrsmittel, dass das, glaube ich, auch ohne Auto gehen würde in so Städten. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie das in Chicago ist, da wahrscheinlich auch, aber es gibt ja auch Städte, die trotzdem weitläufig sind, wo du dann trotzdem 'n Auto brauchst. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hast du jemals, nachdem du dich entschieden hast, in die USA zu ziehen, noch mal gezögert und dachtest dir: „Hm, soll ich das jetzt wirklich machen?“
Nein, <chuckles> nicht gezögert. Ich glaube ne, also ja, echt also na ja, gut hm, lass mich's mal anders, äh, formulieren. Als w als wir das gemacht haben, gab's war grade die Covid-Krise. Und dann haben wir echt überle und da wurde ja auch alles verzögert, um, also da äh, um die Papiere für meinen Mann zu kriegen und so. Das hat sich ja alles verzögert durch die Covid-Krise, weil ja die Botschaften, äh, geschlossen wurden und so. Ähm, da haben wir kurz überlegt: „Wollen wir's trotzdem durchziehen?”
Echt? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Weil ja noch nicht klar war, wie wird sich das mit Covid entwickeln? Wird es irgendwann wieder vorbei sein?
Hattest du denn hattest du schon 'n Job, äh, fest oder sicher in den USA, oder bist du da einfach einfach los, weil Covid war ja auch schwierig mit Jobs.
Ich hatte no Genau. Nein, ich hatte noch keinen Job als äh, ich hatte noch keinen Job, als ich da rüber als wir rüber sind.
Ei ei ei, okay.
Mhm. Und mein Mann, der konnte noch keinen Job suchen, weil der hatte noch keine äh, der hatte noch keine, äh, Social-Security-Card.
Mhm. Äh, dann doch wieder eher untypisch deutsch da, also ins unsere ins äh, ins Blaue rein.
Ähm. Ja. Wahrscheinlich meine amerikanischen Anteile so. Ähm, ich habe aber dann gleich im 1. Monat einen gehabt.
Die Gene sind dann plötzlich losgelegt. Mhm. Also direkt einen gefunden dann?
Genau. Ähm.
Ähm, wie hast du dich denn gefühlt an dem Tag, wo du sagst: „Okay, jetzt geht's los, ich f ich flieg in die USA und, ähm, bin weg?”
Also dieser dieser dieser Morgen oder eher dieser letzte Tag in Deutschland also das war ja super stressig. <laughs> Wir mussten ja noch den Rest unserer Wohnung ausräumen. Also das mussten die ähm, also alles noch leer machen und, äh, wir also wir hatten jetzt nicht am Ende noch 'n Hotelzimmer oder so, sondern wir sind direkt von unserer Wohnung aus gestartet.
Echt?
Und das war schon noch 'n bisschen stressig, weil natürlich den ganzen Müll noch raus und so weiter und, äh, morgens um 3. Ich habe gedacht, ich drehe durch. <laughs> Und dann sind wir aber direkt zum Flughafen gefahren. Äh, das war schon ich glaube, wir waren ziemlich auf Adrenalin dadurch, weil wir halt so im Stress noch waren. Aber wir hatten ja dann
Mhm. Morgens um 3. Mhm. Gab es denn Ängste oder Unsicherheiten, die du hattest, als du diesen Schritt gemacht hast und dann da saßt im Flughafen oder im Flugzeug und gedacht hast: „Oh Gott, was ist, wenn ich keinen Job finde? Oder was ist, wenn ich keine Wohnung finde? Was ist, wenn ich das nicht finde?”
Ja, äh, nicht so direkt, weil ich hatte ja auch meinen Vater, ne? Der war ja der hat uns ja da erwartet und dann, ähm, hatten wir natürlich erst mal die Notlösung, dass wir hätten bei ihm wohnen können, ne? Ähm, aber wir hatten, äh, das schon gut geplant, dass wir da nicht so Ängste hatten haben müssten. Würde ich auch allen anderen empfehlen. Die Planung ist das Wichtigste.
Mhm. Die Planung ist das Wichtigste. Das ist das Wort zum Sonntag, äh, für für mich. <chuckles> Ähm, danke dir danke dir für für deine Erzählung. Es hat mir echt Spaß gemacht zuzuhören.
Mhm. <chuckles> Vielen Dank für das Gespräch.
Bis dann. Ciao.